Déjà au Japon, tu sais, heu, mais je pense que tu le <chuckles> sais, heu, tu enlèves les chaussures. Ça, c'est vraiment le truc. Heu et ça, moi, tu vois, je l'ai gardé ici, heu, après mon retour. Enfin, je ne mets plus un pied chez moi en chaussures, personne, heu, d'ailleurs. Enfin, tu vois, je c'est voilà. Donc ah oui, c'est non négociable, clairement. Heu, mon fils, heu, il a il a même pas 5 ans, heu. Tu vois, c'est pareil. Il sait qu'on enlève les chaussures. Donc voilà, donc en au Japon, tu enlèves les chaussures. Tu as carrément une entrée dédiée, heu, pour enlever ses chaussures. Je crois qu'on appelle le genkan
Mais C'est un non négociable. Mmh. D'accord.
ensuite, heu, la façon de se saluer au Japon, elle est pas la même, c'est-à-dire que tu vas pas f claquer la bise à quelqu'un ou lui serrer la main. Heu non, ouais, ouais, ouais, il y a pas de contact il y a pas de contact, heu. Chacun garde, heu, son espace, heu, personnel quoi ou je sais pas comment on pourrait dire, <chuckles> tu vois?
Ah il y a pas de contact, heu, physique, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, non mais je ouais ouais je comprends, mais même entre, heu heu, même entre famille? C'est-à-dire, heu
Ça, je sais pas, heu, j'ai pas le souv j'ai j'ai pas le souvenir, mais, heu
Oui en tout cas quand tu invites quelqu'un chez toi, heu, il y a pas forcément de contact physique pour dire «bonjour» comme nous quoi.
ouais, j'ai pas le sou oui. Non, non, non, tu as pas de contact, non, non, tu sais, tu vas avoir le côté où tu te penches en avant et tu dis «Bonjour» et puis voilà quoi hein, c'est donc ça se passe comme ça. Donc ouais, les habitudes sont un peu différentes. Ouais, ouais, carrément.
Mmh. D'accord. D'accord. Mais on peut remarquer que d'ailleurs, heu, heu, ça arrive de plus en plus, heu, en Europe je trouve cette, heu, cette coutume de plus forcément avoir de contact physique. Heu, je sais pas si toi, heu, autour de toi il y a il y a des gens qui maintenant quand ils connaissent pas forcément ils saluent, heu, de la tête en fait. Ils font plus forcément la bise ou ou serrer la main, heu.
D'accord. Bah écoute, c'est vrai que moi, heu, mais moi j'adore hein ce côté où justement tu as pas à à forcément avoir de contact physique avec quelqu'un. <chuckles> J'adore. Ouais. Heu, ouais ouais, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que tu vois autant, hem, après le covid, on avait gardé ce truc là de de plus se faire la bise et tout autant là, j'ai l'impression que moins. En fait ce que les gens sont repartis sur la bise, heu, serrage de mains et tout et c'est un peu, heu, bon.
D'accord. D'accord. D'accord, tu as ton espace personnel, il faut pas venir, heu, à l'intérieur. Ouais, ouais. Mmh. C'est dérangeant pour toi? C'est quelque chose que
Mouais moi, je suis quelqu'un, heu, un petit peu, heu, <chuckles> j'aime bien, ouais donc ce ça me dérangeait pas de de de pas se toucher, heu, <chuckles> tu vois?
En tout <laughs> Bon de ce que je ressens en tout cas, c'était un c'était un voyage qui t'a, heu, pas mal marquée du bon côté on va dire, et heu, tu as pas une anecdote où par contre à l'inverse tu t'es dit: «Bon ça, heu, peut-être que c'est un truc, heu». Enfin quelque chose que tu n'as pas forcément apprécié, heu, qui se passe là-bas?
Ouais. Ouais. Mmh.